Eee, aku emang apa namanya, dari keluarga aku, kita emang, eee, keturunan Arab semua, gitu. Nah, eee, cuma kita Arabnya itu jadi, eee, Arab Betawi.
Oke. Orang Betawi? Oh, oke mix gitu ya? Campuran gitu ya?
Nah, suku heeh, masih ada campuran Betawi. Iya mix, heeh, jadi ya makan apa, makanan-makanannya itu ya nggak jauh-jauh dari makanan Betawi juga, cuma kalau petah Arab ini memang udah dari zaman, eee, nenek aku sih.
Oke.
Eee, ja dari jaman nenek aku. Nah sebenarnya ya, sebenarnya, eee, apa namanya ini kan ciri khasnya orang Arab ya, kalau misalkan makan tuh kalau makan tuh kita biasanya dalam satu nampan besar. Nah itu tuh kita makan rame-rame di situ.
Oh gitu. Hmm. Oke. Oh. Oh, jadi kayak kayak satu nampan terus, eee, diambil langsung dari nampannya itu atau tetep ada piring terus kita ambil langsung taruh di piring atau gimana tuh?
Gitu. Eee, di di dalam nampannya itu Kak, kita rame-rame makan. Heeh.
Oke oke, kalau kalau kalau misal di Indonesia misalnya ya, kayak ada satu piring besar isinya gorengan, ya udah terus kita kayak tinggal ambil aja, eee, gorengannya itu dari langsung dari nampannya gitu ya berarti ya?
Heeh. Iya semacam kayak gitu. Nah jadi tuh jadi tuh kalau zaman dulu ya, itu pet apa namanya, dadar dadarnya itu tuh ditaruh di nampan yang besar itu Kak, gitu. Nah kuah karinya nanti kita ambil tuh di mangkok, eee, sendiri-sendiri kan, nanti kita, eee, apa namanya, makan rame-rame deh di situ.
Kurang lebih. Oh oke, paham paham. Oke. Oh paham. Ih seru banget, seru seru. <chuckles> Nah itu yang yang bikin kamu rindu sama makanan itu tuh, apakah karena lebih ke mungkin rasanya, aromanya, atau justru momennya nih? Kadang kan kamu tadi bilang, eee, makanan itu tuh baru dibikin ketika ada acara besar kayak misal pernikahan gitu kan, atau mungkin, eee, lebaran gitu. Nah apa tuh yang bikin paling kamu tuh merasa selalu merindukan, eee, makanan itu tuh?
Gitu. <chuckles> Mhm.

Eee, bisa sih Kak, jadi ini, eee, bisa dikatakan, mmm, apa namanya, makanan utama ya gitu, atau makanan berat gitu, mmm, soalnya kan kita makannya barengan sama si karinya ini kan, si dadar gulungnya itu. Nah terus tuh biasanya ma apa namanya, kalau untuk di acara-acara, eee, perayaan kayak nikahan atau seserahan, pasti adanya kalau misalkan acara itu diadain waktu siang, jadi sekalian makan siang tuh. Gitu.
Oke. Ya itu dia, mhm. Oh waktu makan siang, oke. Jadi emang emang bisa buat main course ya, cuman mungkin kalo buat cemilan bisa juga kalo perutnya masih masih muat gitu ya. <chuckles> Oke, iya iya menarik banget sih. Oke, nah tapi nih, eee, selain kamu nih, memang apakah makanan ini juga jadi makanan favorit keluarga kamu nih semuanya nih? Atau, memang cuman kayak ya udah mereka anggapnya ini makanan biasa aja gitu, kalau kamu pribadi kan nganggep ini sebagai makanan yang salah satu makanan yang spesial ya, makanan khas yang kamu rinduin. Nah gimana nih kalau kalau, eee, keluarga kamu yang lain nih, tentang makanan ini?
Mhm. Iya. <chuckles> Kalau perut masih muat, heeh. Mmm. Oh ya, mmm, pe kalau saudara aku pasti punya apa namanya, makanan makanan apa, favoritnya sendiri ya, gitu pada saat, eee, perayaan-perayaan besar karena kan kita bukan cuma masak petah arab ya, kayak mama aku tuh ada masak-masak yang lain juga, kayak rendang atau ewah rendang atau sambal goreng gitu kan, atau biasanya kalau lebaran kita bikin ketupat, gitu. Mmm, nah tapi, mmm, kalau di keluarga suami aku, kebetulan aku sudah menikah kan, nah di keluarga suami aku tuh, eee, petah arab ini termasuk makanan favorit, di keluarga suami aku.
Mmm, ke. Wih. Enak banget tuh. Heeh. Oh oke. Iga. Oh oke, bentar bentar nih, berarti itu kenapa, apakah karena memang di kampung halaman kalian emang seperti itu? Atau karena, eee, keluarga kamu ini juga keturunan Arab nih? <chuckles> Ini bisa jadi penasaran nih. <chuckles>
Iya. Eee, sama sama keluarga suami aku juga keturunan Arab, nah, mmm, terus si petah arab ini ya, agak agak unik kalau misalkan di keluarga suami aku. Jadi, eee, di keluarga suami aku kan biasanya tuh ada kumpul-kumpul keluarga besar ya setiap sebulan sekali. Nah, petah arab ini nih pasti setiap, eee, acara kumpul besar tuh pasti disajiin. Disajiin sama neneknya suami aku, nah, eee, petah arab ini bakalan jadi kayak apa ya, topik utama. <chuckles>
Oh, oke. Gimana tuh? Ya. Heeh. Wah. Oke. Mmm. Oh jadi artisnya gitu ya. <chuckles>
Topik utama perbincangan gitu. Iya, jadi artisnya gitu. Jadi kalau misalkan kita lagi kumpul tuh kita main cepet-cepetan, misalkan acaranya nih dimulai jam 1.00 ya, nah itu tuh kita udah harus je sebelum jam 1.00 udah harus nyampe, kalau bisa, <chuckles> biar enggak kehabisan.
Oke oke. Iya. <chuckles>

Oh, iya, ada, ada banget. Mmm, jadi makanan khas ya, dan itu, enggak setiap saat dibuat sama mama aku. Jadi, mhm, iya makanan itu tuh cuma dibuat pada saat, eee, hari lebaran, biasanya. Atau kalau misalkan ada hari-hari perayaan besar, kayak, acara nikahan atau acara seserahan tuh baru dibuat, gitu. <clicks tongue>
Apa tuh? Oh iya. Oh, jadi kalau emang acara penting gitu ya, acara besar ya? Oke, heeh. Apa tuh namanya Kak?
Iya iya, acara penting. Mhm Nah, itu namanya kalau jadi itu makanan makanan suku Arab, itu namanya petah Arab. Itu.
Petah Arab, itu kayak gimana tuh Kak Petah Arab tuh, bisa dijelasin nggak? Dari mungkin bahannya, teksturnya, gurih apa manis gitu.
Nah. Mhm, <clicks tongue> jadi, eee, jadi petah Arab itu, dia gabungan dua jenis makanan ya. Itu ada dadar gulung, sama, eee, kari. Nah, karinya itu bisa pakai daging kambing atau daging ayam gitu. Eee, apa namanya, sesuai selera, gitu. Biasanya sih paling enak kalau pakai daging kambing ya, soalnya kan, eee, lebih apa ya lebih apa ya, dagingnya tuh lebih, eee, apa, lembut gitu heeh, lebih berasa, dagingnya lebih lembut. Nah, terus, eee, si dadar gulungnya itu tuh sebenarnya kalau Kakak, mungkin kalau Kakak pernah tahu ya. Suka ada jajanan pasar, eee, yang kayak apa namanya, dadar gulung tuh yang warna ijo, pernah ini enggak nah, yang kayak gitu. Terus yang di
Oke. Wah. Iya. Lebih kerasa gitu ya? Lembut. Oh, oke. Heeh. Iya iya. Pernah, tapi, tapi itu biasanya, eee, dibuat manis dalamnya gula jawa, sama pasir, gula sama pasir, e apa, sama, sama kelapa ya, biasanya kalau yang di pasar. Iya iya, oke.
Iya. Gula sama kelapa, heeh. Iya, jadi yang di dalamnya gula sama kelapa kan. Nah ja terus dadar gulungnya warna ijo. Nah, cuma ini enggak. Jadi dia, eee, dadarnya benar-benar kayak, e apa, benar-benar kayak kulit dadarnya aja, gitu. Nah, mmm, kulit dadarnya dan itu enggak, enggak dikasih warna ya. Jadi kayak, mmm, apa namanya, warna telur aja gitu. Nah si kulit dadarnya i iya. Nah, kulit dadarnya itu tuh dia di, apa namanya, teksturnya itu dia kenyal gitu, sama kayak dadar gulungnya juga, gitu. Nah, nanti si kulit dadarnya itu kita makan bareng sama si karinya ini.
Ya. Oke. Oh, kuning-kuning gitu ya? Mhm. Oke.